โอ้ มันถึงจุดอิ่มตัวเหรอครับ หรือว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมเราถึงต้องออก?
อา แปด ปี ยัง จริง ๆ ยังทำได้อยู่อีกหลายปีค่ะ เพราะว่าตั้งใจว่า ตอนแรกเลยตั้งใจว่าอยากทำจนถึงเกษียณนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีเหตุว่า เอ่อ ตัดสินใจพลาด ก็คือลาออกก่อน อาจจะ เพราะว่าเราเห็นหลาย ๆ อย่างในองค์กรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าเขาจะ Reorganize
อือ ๆ ๆ อืม อือ อ๋อ ม
แล้วก็อีกข้อหนึ่ง ก็คืออยากออกมาใช้ชีวิต สร้างธุรกิจส่วนตัว อย่างเงี้ยอะค่ะ
อืม ตอนนั้นโดน โดน เป็นเชิงโดนบังคับ อ๋อ ไม่ใช่โดนบังคับใช่ไหม แต่เป็นการตัดสินใจของตัวเองไหมครับ? อ๋อ อันนี้
ก็เลยตัดสินใจไป ไม่ค่ะ อา ใช่ เพราะว่าเราเห็นหลาย ๆ แผนกมันมีการปรับเปลี่ยน อย่างเงี้ยอะค่ะ
อือ ๆ ๆ
แล้วก็มัน พอมีการปรับเปลี่ยนปุ๊บ พอ อ่า พรอเจกต์นี้เสร็จเขาก็ยุบเลย อย่างเงี้ยค่ะ พอยุบเลย โอ้ พนักงานที่อยู่ในแผนกที่เคยทำเนี่ย มันก็จะต้องรู้สึกว่า จะต้องรีบหาแผนกอื่นต่อ แล้วก็อาจจะต้อง บางคนก็ออกเลย
อืม ๆ ๆ ครับผม อือ ๆ ๆ เข้า ใจได้
เพราะว่าเขาจะรู้ตัวเองว่า อ๋อ ไม่สามารถเข้าไปอยู่แผนกอื่น อย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเพราะความถนัด หรือสกิลไม่ ไม่ตรง อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเราเห็น อ สิ่งเหล่านี้ ก็เลยมันทำให้เรารู้สึกเอามาคิดอะค่ะ
อือ อา อันนี้ผมว่า อา